Không, không, mình thì, à, mình bây giờ mình vẫn còn đang đi học ấy. Nên là, kiểu, ờ, ừm, mình sẽ rảnh, kiểu, rảnh buổi sáng, hoặc là mình sẽ cố sắp xếp là, kiểu, buổi sáng nó rảnh ấy, đi học buổi chiều chứ sẽ không làm như bạn. Ừm. Còn bạn? Ừm.
À. Ừm. À, à. À, mình hiểu. OK, OK. À, rồi, vậy thì nhưng mà, ừm, thì vậy thì chắc là mình cho bạn hiểu cái mình kể cho bạn hiểu cái cảm giác của mình nha. Tức là đi làm từ sáng tới chiều, mình thì mình làm văn phòng thôi chứ cũng hổng có làm gì nặng nhọc hết, đó, mình làm IT thì mình làm từ sáng 9:00 sáng tới 5:30 chiều mình về. Thì, ừm, đi đi từ từ công ty mình về nhà cũng hơn 10 cây số là mình cũng kẹt xe, kẹt đồ tại mình đi ngang qua trung tâm, <laughs> ừ, thì đó, thì đi làm mà, đâu có chọn được chỗ nào gần đâu bạn, đâu có dễ đâu, <laughs> có chỗ làm làm là vui rồi. Ừ, thì căn bản á, là vì như vậy nên là nó làm cho mình có nhiều cái năng lượng tiêu cực trong ngày rồi á, <chuckles> bạn hiểu hông? À. Ấy, vừa mệt mỏi vừa kẹt xe.
Ừm. Ừm. Ờ, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, ừm, ừm. À. Ừm. Ừm, ừm, ừm. À. Ôi, vậy xa thế! Ra vậy. Ừm, ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Mà, kiểu, bạn có nghĩ là ừm, ừm, thế, kiểu, mấy cái buổi sáng, ơ, của bạn ấy, bình thường bạn ấy bắt đầu một ngày, kiểu, vui vẻ, mà mà có uống, kiểu, một tách cà phê hay là, kiểu, chuẩn bị ăn sáng bánh mì hay là ăn một cái món gì đó không?
Ờ. À há. Ờ, à, à. Ừ, cái này nè, hồi mình nói cho bạn biết luôn là hồi trước mình không có ăn sáng, tại vì mình dậy mình đi làm luôn rồi, đâu có đi ăn sáng đáng đâu. Ừ. Đó. Ừ, nhưng mà từ cái lúc ừ, đúng, bỏ buổi sáng như vậy là nó nó thật ra ai cũng biết là buổi sáng là rất là quan trọng hết á, nhưng mà ai cũng bỏ hết. <giggles> Đó, thì từ cái lúc mà mình tập gym á, là mình ăn sáng luôn, bạn có biết tại sao hông? Thứ nhất là mệt, đói bụng, <laughs> ừ, đó, một cái là như vậy, thứ hai là có thời gian nữa, tại vì mình dậy sớm để đi tập, xong mình có thời gian để ăn sáng. Ừm.
Ừm. Ừm. Ờ. Mình mình cũng vậy, mình cũng vậy, <chuckles> mình cũng hay bỏ bữa sáng ấy. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng, đúng. <chuckles> Mình cũng chả hiểu. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. <chuckles> Ừm. Ừm. Đúng, đúng rồi. Nên là, kiểu, mình thấy, ờ, sáng chắc cũng phải tranh thủ, tranh thủ, kiểu, chắc là vài 30 phút, chắc là 30 phút là cùng thôi, là, kiểu, cứ chuẩn bị ăn sáng nhẹ nhẹ nhỉ, hoặc là, kiểu, uống cà phê.
Cho nên Ừ. Ừ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm, thì mình á, là mình ăn sáng, ờ, uống thì mình hông uống cà phê, tại vì mình có vấn đề về bao tử á, nên uống cà phê nó không tốt, cho nên là mình chỉ uống nước hoặc là uống trà thôi, là hết cỡ rồi. Trà mà, kiểu, trà ngọt á nha. <laughs> Trời ơi. <laughs> Ừ. Ừm. Ờ, chẳng hạn như là, ừm, trà, mấy cái trà
Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ờ, ờ. Ừm, ừm. Ừm. Đúng rồi, <laughs> À, mình hiểu. Mình mình thấy, ờ, ăn sáng nó sẽ quan quan trọng hơn ấy. Ừm, mậy mấy cái trà gì? Bạn thích bạn thích mấy cái trà ngọt, ngọt, đúng không?
Ừ, ừ. Ờ.